بُصّ أنا كنت عايزة أتكلّم معاك في حاجة مضايقاني جدًا من نَفْسي مؤخرًا كده. آآ، هي إن أنا أي حاجة باعملها بابتدي طبعًا بحماس بس للأسف مش باكمّلها، يعني مش فكرة مثلًا إن أنا مش عارفة أبدأ إزاي أو إني مثلًا ك كسولة مثلًا أو كده، لأ خالص يعني، هي مشكلتي بس في الاستمرارية في الحاجة اللي أنا باعملها دي، آآ، كل مرّة مثلًا أقرّر إن أنا أتعلّم حاجة جديدة أو ألتزم مثلًا بعادة معيّنة أنا عارفة إن هي كويّسة وهتفرق معايا، باكون مقتنعة يعني بده و وباكون كمان شايفة أهميّة ال الحاجة اللي أنا آآ، عاوزة مثلًا آخُد قرار إن أنا أعملها أو كده، آآ، بس فجأة يعني من غير سبب واضح كده بالاقي نَفْسي، آآ، وقّفت مثلًا ما كمّلتش أو عمّالة بأجّل، بأجّل، آآ، وما ما فيش استمرارية في الحاجة، فالموضوع بقى مُرهِق بالنسبة لي جدًا إن أنا مش عارفة برضه آخُد خطوة لقُدّام، فبصراحة قُلت أتكلّم معاك يعني يمكن آآ، تساعدني مثلًا بأي نصيحة أو حاجة ممكن تفرق إن أنا أحاول أتخطّى المشكلة دي أو يعني أحلّها، يعني ممكن أعمل إ إيه؟
آه. بُصّي، هو أنتِ عَندِك حق طبعًا إن موضوع الاستمرارية ده بيبقى أهم حاجة، وأهم مهارة إن الواحد لازم يتعلّمها وفعلًا تكون في شخصية أي بني آدم ناجح أو عايز يكوّن مثلًا عادات قوية في حياته. و فعَندِك حق طبعًا إن أنتِ تكوني مركّزة على النقطة دي بالذات، و ووعيك بده هو اللي هيخلّيكِ إن شاء الله قادرة تسيطري على الموضوع ده وتستمري فيه، لأن طبعًا الاستمرارية هي أساس عشان ان أي مهارة معاكِ أو أي حاجة عايزة تعمليها تكبَر معاكِ مع الوقت ومع أو بالتدريب. بس كنت حابب برضه أعرَف عنِّك بعض المعلومات، فعايز أعرف مثلًا يعني، المهارة إيه أو التدريب اللي أنتِ عايزة آآ تمارسيه ويبقى عَندِك فيه استمرارية؟
أيوَه. بالضبط يعني. بُص، هي حاجات كتير، يعني مثلًا كل فترة باكون في حاجة مثلًا عاوزة أعملها وعاوزة ألتزم أو أنتظم إن أنا أعملها، مثلًا زي إن أنا أكون منتظمة مثلًا في رياضة مثلًا حتّى، يعني حتّى ممكن أقول لك هي بتبقى حاجات بسيطة، يعني سهلة إنها تتعمل. آآ، إن أنا م أنا باحب القراية و والفترة الأخيرة دي بقيت بعِدت المشك يعني مع ال الضغوطات الحياة، والمسؤولية زادت، وبقيت دايمًا مشغولة؛ فبعدت شوية عن القراية، فعاوزة أرجَع حتى أقرا كل يوم، بقى الموضوع صعب جدًا، أبتدي يومين، وبَعد كده لأ، ما أقدرش أكمّل، أو أوقّف ال الحاجة دي، ما ما أعرفش أكمّلها. فقيس على كده كل حاجة، يعني حتّى حاجات كبيرة وحاجات صغيّرة. هي أ الفكرة يعني مثلًا فكّرت إن هي مثلًا علشان أنا باضغط نَفْسي ف في حاجات كبيرة مثلًا عاوزة أعملها وأمارسها بشكل منتظم، بس لمّا قُلت أجرّب أبتدي طيّب بحاجات بسيطة كده يمكن ده يكون حافز ليَّ شويّة أو يشجّعني، لقيت بصراحة إن أنا برضه، آآ لأ، برضه مش بالتزم، وبرضه فجأة كده يعني أنتظم يومين، وبَعد كده أوقّف خالص ما أكمّلش أو حتّى ما أبدأش أصلًا، وأفضل أأجل أو يعني اللي هو التسويف أو تضييع الوقت، فقُلت أكيد دي واضح يعني، هي حاجة مش بسبب ال ال المهارة اللي أنا عاوزة أتعلمها بالضبط، أو العادة اللي أنا عاوزة أعملها، لأ، هي واضح، يعني حسّيت إن المشكلة فيَّ أنا.
آه. آه. أيوَه أي الحاجة نَفْسها. هو كويس، ي يعني هي الفكرة بإن إن أنتِ أنتِ قدرتِ تفهمي نَفْسِك، ود قدرتِ تفهمي إن ال التسويف أو ال ال اللي هو ال إنِّك ت تَرْك الحاجة آآ وعدم الاستمرارية فيها تل إن أنتِ فهمتِ إن هو مش متعلّق بصعوبة الحاجة نَفْسها أو مثلًا بحجمها، بدليل أنتِ فعلًا جرّبتِ نَفْسِك في حاجات صغيرة مش محتاجة منِّك مجهود للدرجة الكبيرة، ولقيتِ نَفْسِك مش بتستمرّي فيها. فحلو جدًا، جدًا إن أنتِ كمان قدرتِ تمسكي العيوب اللي عندِك وال وال المفاتيح بتاعتها زي ما بيقولوا، عشان تقدري تحلّي المشكلة دي، ولك إنِك عندِك حق فعلًا لإن أنتِ بحَلك لمشكلة التسويف دي، هتقدري فعلًا تستمري في كل حاجة في حياتِك ت أنتِ عايزة تعمليها.
بالضبط. أي يعني يا ريت بس أعمل كده إزاي مش عارفة، يعني هو عارف بيكون إحساس دايمًا م حاسّة بالذنب إن أنا باضيّع في وقت، آآ دايمًا بأجّل ويعني أنا باكون عارفة إن أنا بأجّل وبافضل بقى إحساس آآ بالوم في نَفْسي اللي هو أنا ليه مش قادرة أعمل كذا مع الناس ك كُلّها أو كل اللي حوالي بيقدروا إن هم ياخدوا خطوة ويبتدوا ويلتزموا في الحاجة ويستمرّوا فيها، لكن أنا طبعًا بعيدة كل البُعد عن ده، آآ فالتسويف ده مش بيريّحني أبدًا، يعني وبرضه بيخلّيني واقفة في مكاني مش باتقدّم، مش باطوّر من نَفْسي، مش آآ مش باطلع أي خطوة لقُدّام.
آه. إمم. عندِك حق فعلًا، يعني هو طبعًا يعني بيبقى الموضوع سيء جدًا وحتى على المستوى النفسي بعد ما بتكُوني مثلًا مقرّرة إن أنتِ عايزة تلتزمي بحاجة أو عندِك الحافز والشغف والدافع وكل حاجة عشان ت تلتزمي بيها وتستمرّي عليها وتلاقي نَفْسِك ما اس ما الموضوع ما كمِلش، بيبقى فعلًا موضوع محبِط جدًا بالنسبة لِك وطبعًا بيشكّل عليكِ ضغط كبير ف فإن شاء الله ما تقلقيش مع بعض هنفهَم إيه الأسباب اللي بتحصَل وبتخلّي الموضوع ده يحصَل معاكِ ليه. طيب آآ، طَب عايز أفهَم حاجة بقى يعني، التسويف ده لمّا تيجي مثلًا تبقي حاطّة مثلًا لنَفْسك خِطط مثلًا لقعدات معيّنة أو حاجات معيّنة عايزة تعمليها، التسويف بيخُش لِك من أنهي باب ف يوميًا، يعني مثلًا أنتِ ح عايزة مثلًا يوميًا ت تقرِي كتاب مثلًا لمدّة ساعة، يعني لمّا ييجي بقى الوقت بتاع القراية، يعني فكرة التسويف بتشتغل بُناءً على إيه معاكِ؟ فاهماني؟
بالضبط. بالضبط. أيوه. تمام. بُصّ، هو ممكن أيوه فاهماك، يعني هو ممكن حاجات كتيرة، يعني مثلًا أوقات يعني كل يوم بيبقى أو كل وقت بيبقى بسبب مختلِف، يعني ممكن تعبانة دلوقتي مش قادرة أبتدي، طَب ما تخلّيها كمان شوية آآ، ممكن طَب ما أنا لو بدأت أنا مش عارفة هاعرَف أكمّل والّا لأ آآ، طَب أنا هانتظم والّا لأ، طَب خلّيني آآ أبتدي في الوقت اللي أبقى عارفة إن أنا هانتظم فيه علشان ما أفضَلش أقطّع وما اكمّلش آآ، عارف اللي هو بافضَل مستنيّة الوقت المثالي يعني آآ، أحس مثلًا أي حاجة تشتّتني مثلًا فتخلّيني بعد ما كنت خلاص هابتدي أرُوح أعمل حاجة تانية، يعني فاهمني؟ فهو أنا بادوّر على أي حاجة تقريبًا تخلّيني آآ أ أضيّع في الوقت.
آه. إمم. إمم، أيوه. بالضبط، آه فهمت يعني أنتِ من الآخر ما فيش سبب يعني مثلًا ما فيش أسباب خارجية هي اللي بتخلّيكِ مثلًا تنفّضي للموضوع أو اللي هو ما يعني ما فيش مثلًا سبب اللي هو مثلًا آآ، بتتشغلي في حاجة في حاجة ظرف قاهري مثلًا بيمنعِك، هو الفكرة كلّها إن دي بتبقى أفكار نابعة من جواكِ، ومن جوّه تفكيرِك عشان تخلّيكِ ت تخرُجي م برّا الموضوع، وعشان ت تخليكي تكسِّلي عن الموضوع. طيّب
بالضبط. بالضبط، لدرجة إن هي يعني خلّتني بقى عندي مشكلة نفسيًا أثّرت عليَّ في ثقتي بنفسي مثلًا، إن أنا شاكّة دايمًا في أي قرار إن أنا أبتدي كذا لأ، باقول لنفسي لأ ما أنتِ كده، كده أصلًا آآ، اللي هو مش بتاعة استمرارية ولا بت بتتقدِّمي خطوة ولا هتعملي حاجة عارفة اللي هو إيه آآ، أنا عارفة اللي فيها مش هاعمل حاجة، اللي هو باقول كلام وخلاص ومش هابتدي ولا هانفِّذ، فأثّر جدًا على ثقتي في نفسي يعني.
إمم. إمم. لا، لا، لا ما تفكّريش بالطريقة دي خالص، يعني لل للأسف مالوش علاقة الموضوع مالوش علاقة بثقتِك بنفسِك دي بتبقى ألعاب عقلية عقلنا بيمارسها علينا، فبس خلّينا برضه نفهم حاجة كده عشان نبقى برضه عاملين اللي علينا وزيادة، هل مثلًا البيئة اللي حواليكِ ب وقتها وقتها في الوقت بتاع العادة مثلًا اللي أنتِ عايزة تطبّقيها مثلًا ساعة القراية، بتكون مساعداكِ على التنفيذ والَّا بيبقى في معوّقات؟
إمم. آآ، يعني بُصّ هو مش دايمًا بيبقى في معوّقات ومش دايمًا برضو الدنيا بتبقى، آآ مُجهَّزة إن أنا أبتدي في الحاجة اللي أنا هاعملها، بس عادةً بيبقى فعلًا، آآ، ما فيش معوّقات عادةً يعني هو أنا حاسة فعلًا إن هو ال المشكلة من عندي أنا، آآ، لدرجة إن أنا مثلًا آآ، فكّرت، إن أنا قُلت خلاص يعني أ أبتدي بحاجات بسيطة، أو ألزم نَفْسي بحاجات بسيطة أعملها مثلًا كُلّ يوم، يعني مثلًا لو عاوزة ألعب رياضة أو حتى هاقرا، يبقى 20 دقيقة في اليوم ما أعملش، ما أدّيش نَفْسي فترة طويلة علشان ده ما يخلينيش أكسّل أو كده، اللي هو يعني قليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٌ متقطِّع يعني فاهمني، فقُلت المهم أب أبتدي وألتزم يعني، بس بصراحة برضه لقيت إن أنا يومين 3 وبرضه أنا مش عارفة برضه أستمر ومش عارفة أكمّل، وحاجات أصلًا تانية ما بابتديش فيها وبافضل أسوّف في الوقت لحَدّ ما خلاص أصلًا آآ، الموضوع يعني من كُتر ما أنا حاولت مع نَفْسي فيه اللي هو ما بقيتش باحاول خلاص، ما آآ، أُحبَطت.
امم. أيوَه، أيوَه. آه. فهمتِك، أ أيوَه، أيوَه. لأ بُصّي، هو ما تحبطيش هو اللي بيحصَل معاكِ إن دي بتبقى ألاعيب آآ، العقل البشري بي بي بيلعَبها على صاحبُه لإن باختصار شديد إن البني آدم لمّا بيبقى عايز مثلًا يعمل تغيير كبير في حياتُه أو حتى صغير بس مهم، هي هيحتاج مجهود، أول حاجة العقل بيعملها إن هو بيهاجم صاح ال الفكرة وبيقول لك وبي بيُوجد لها مبررات زَي ما أنتِ بتشوفي كده، فأنتِ طبيعية جدًا ما فيش أي حاجة بتحصَل معاكِ غلط، فبالتالي بتلاقي نَفْسك بتكسّلي عن أداء المهام تكسّلي تكسّلي عن أداء العادة لإن طبعًا عقلنا طبيعتُه من طبيعتنا أي بني آدم بيبقى في منطقة راحة بيبقى مش عايز يطلَع منها، اللي هو بيبقى مك بيبقى مكسّل العقل بيبقى ذكي اللي هو أنا أنت شكلك بيقول لِك أنتِ من الآخر كده يعني أنتِ شكلِك كده عايزة إيه ت تتعبينا معاكِ وهنبذِل مجهود وع وفي الحوار ده فلأ خلّينا زَي ما إحنا قاعدين أحسَن، فبيخدع، فبيخدعِك فأنتِ أفضَل حَل ليكِ، تمام، إن أنتِ أول ما تيجي لِك الأفكار دي ما يعني تقطَعيها تمامًا، تقومي تنفِّذي ما تفكّريش حتى لو أنتِ لو أنتِ هتفكّري في الموضوع ده قومي نفِّذي ما تسمَعيش كلامِك، لازم تبقي فاهمة كويس ال الموضوع ده والconcept ده في دماغِك، وتحطّيه كفكرة دفاعية ضد أي حاجة هتخلّيكي ت ت تعطّلي لإن أنتِ جربي بس أول ما تقومي ابدأي فيها 5 دقايق، مجرّد ما أنتِ بدأتِ هتلاقي نَفْسك خلاص اندمجتِ وبتكمّليها لآخرها. فاهماني؟ وب وب وهتلاقي مع مرّه مع التانية مع التالتة هتلاقي إن الأفكار ال أو الكلام اللي بيقوله لِك عقلِك ده مش حقيقي وما بيحصَلش وبتلاقي نَفْسِك فعلًا بتقدَري تكمّلي الحاجة لا مكسّلة ولا م مش عايزة تعملي كده، ولا بتسوّفي ولا في أي حاجة.
هتتعبني معاك، إمم، آه بالضبط. إمم. صح، أيوه فاهماك. يعني عندك حق، يعني أنا ممكن فعلًا عقلي هو أكبَر يعني ممكن هو اللي عدوّي في الموضوع والَّا إيه، هو اللي واقف آآ، في طريقي فعندك حق اللي هو أنا ممكن أحاول إن أنا أطرد الأفكار السلبية مثلًا، أو اللي هي ال اللي هي بتحبِطني بتخلّيني ما اتقدِّمش خطوة لقُدّام يعني اللي هو فعلًا زَي ما بتقول عقلي مش عاوز يتعب في حاجة يعني، فعندك حق والله يعني أنا ممكن أعمل كده وأحاول ألزِم نَفْسي إن أنا لأ آخد خطوة على طُول وأبتدي من غير ما أفكّر في أي حاجة سلبية، آآ، فخلّيني أجرّب وأرجَع لك أقول لك عملت إيه يعني، بس يعني عاوزة أقول لك مجرّد الكلام معاك فَرَق معايا جدًا يعني وحسيت إن هو أنا قادرة إن أنا أبتدي وقادرة إن أنا أستمرّ في الحاجة اللي أنا عاوزة أعملها يعني، فحابة أشكرك جدًا على وقتك ونصايحك دي.
إمم. آه. لا شُكر على واجب، وهنا أنا هنا عشان أساعدِك في أي وقت.